うん。そうするとなんか、うん、趣味が休息になってるって事はないですか？
気持ち的には楽。はい。 えっと、まあ、それで言うと、あの、ほ読書本を読むの結構好きなんですよ。
はい。 はい。
はい。あの、そういう意味で言えば、えっと、本を読むのと、お風呂好きなんで
はい。 お風呂、はい。
はい。あの、特に平日、あの仕事、ま、ほんとに続いて、あの、ごれんきんとか、ろくれんきんとかってなってしまったら、かなりそうなんです。あのかなり精神的にも、体力的にもきつくなるじゃないですか。
はいはい、に、うんうん。詰まってる時ありますよね。うん。 あります、はい。
うーん、なので、そういう時は、あの、お風呂、家のお風呂でもいんで、長く、あの、本を読みながら、浸かって、あの、休息を取るっていうのは、やってますね。
はい。 あ、はい。はい。 ある ああ、それはやっぱり、釣りの時間とはもう全然べ別格ですかね？
うん、別格ですね。あの、後の体が違う釣りは、もうほんと、やった後に、あの何ていうずっと外にいるので、紫外線、日光をずっと浴びてるじゃないですか？あれって、めちゃくちゃ疲れるんですよね。
<laughs> ええ。 はい。 はい、紫外線、んええ。 ですよね。意外とお日様に当たってるだけで、疲れますよね。分かります。ええ。
そうなんですよ。外に出てると、なんでか、日が当たったり、風を受けたりすると、なんか体ってい勝手に疲労してるんですよね。
はい。 はい。 体力使いますよね、意外と。
はい。そういう意味では、全く違いますね。
ああ、じゃあ、その辺りのバランスが、あわどう取られているんですか？
やっぱ そうですね。それで言うと、やっぱ休日、あの、勿論体力有り余っている時は、あの、釣りに行くんですけど。ええ、行っちゃいますね。あの、で、釣りで、結局疲れるじゃないですか。
はい。はい。 行っちゃうんです？うん。 ええ。 はい。
はい。趣味で楽しんで疲れた後に、温泉入りますね。
はい。 ああ、良いですね。それは凄く良いと思いますね。うん。
はい。そうなんです。そしたら、趣味と休息、両方一緒に出来るじゃないですか。
はい、ベストです。<chuckles>
はい、その、一番それがベストではありますね。

なるほどね。そうすると、趣味と休息のバランスっていう話だと、あの、あなたの場合はどちらかというと両方やっちゃう派ですね。
はい。 はい。 そうですね。両方やりますね。
りょふですね。<laughs> 両方やうん。
うん、やっぱり、あの、趣味だけやってた時もあったんですよ。釣りもう、ほんと釣り行って、その次の日も釣り行って、夜までやって帰るみたいな。
あ、はい、はい。 あ、はい。 はい。
やっぱり疲れますよね。
疲れますね、確かにね。うん。
はい。次の日の仕事に影響出ます。
はい。そうすつそっか、温泉がついてれば逆にそこセーブできますもんね。温泉に入る時間を確保しなきゃいけないから。
はい。 うそうです。 そうなんですよ。やっぱりそういう意味ではバランス取れてるのかもしれないですね。
ああ。 うそうですね。いい感じでバランスが取れてるようにお話を聞いてました。
ああ。 ああ、そうですよね。
<laughs> うん、あとは、その、ずす釣りの場合はもう、なんかやらされてる感がちょ出てるような気もしないでもないんですけれども。
ああ、はい。 うんうん。
サッカーだとそれがないすもんね。
そうですね、もう、ほんと楽しいみたいな。あの、釣りももちろん楽しいですよ。
楽しいんだから。ええ。
ただ釣れなきゃ楽しくないんです。サッカーはしてれば楽しいんで。
楽しくな。<chuckles> ああ。
だからこそ、そういうのを何か
まあ、もう完全なアクティブなんですね。あの、釣り結構、釣り竿を垂れてるだけで、うね、何も考えなかったらそれでいいやっていう人もいますからね、中には。
アクティブだと思います。 うそうですね、そういう方はほんとに、もう釣りが休息と趣味両方にできると思うんですけど。
ええええ。 そうですね。ある意味バランス取れてますよね、逆に。いうん。
うそうですね。ただ釣れなきゃやん嫌な私はそれはできないので。はい。
<laughs> そうすと別な別な休息が必要なるってことですね。ああ。うん。
うぶうそうなんです。別の休息がいうん、そういう意味では趣味と休息ってやっぱ違って、バランス取っていかないと、うまく、あの、生活できないんじゃないかなって思いますね。
ね、うん。 ええ。